Eee, çok güzel aslında. Ben buradan şunu anladım yeniden senin davranışından. Hani, böyle, aslında ürün gruplarına bağlı olarak farklı davranışların da mevcutmuş gibi.
Evet, evet, doğru söylüyorsun.
Çok güzel. Peki, şey, böyle, eee, diyelim ki olur ya kuru yemiş reyonunda onları da mı böyle günlük taze, yani, ihtiyaç kadar taze almaya ı gı özen gösterirsin? Yoksa, böyle, sokakta birisi kavurur onun kokusu burnuna gelir böyle duyusal olarak, işte, ııı, duyusal olarak yaptığın bir alışveriş midir?
Hı hı. He. I hı, hı. Hı hı. Ya, kuru yemiş konusu da az önceki konuştuğumuz cips gibi bende. Oğlum şu an ergen. Onun öyle vücudundaki 1 gramlık kilo oynaması, suratındaki bir sivilce o kadar bizim aile hayatımızı etkileyen bir şey oldu ki ben artık şuna döndü bizde, eee, yani, fedakârlık mı deriz ne deriz bilmiyorum ama eve misafir gelmedikçe kuru yemiş almıyoruz. Çünkü yemekte
<chuckles> <chuckles> Hı hı. Anladım, anladım. O zaman orada da dürtüsel bir alışveriş söz konusu değil o hâlde.
Olamıyor, olamıyor, işte, yani, çok yemeyi seven bir çocuk, yediği zaman, eee, bize onun acısını gani gani çıkarttıran bir çocuk. O yüzden diyoruz ki "Bari bulunmasın elinin altında bu kadar kolay ulaşmazsa." Kendi de gidip almıyor çünkü farkındayım, tutuyor da kendini. Eee, maalesef ki kuru yemişi özlediğim de oluyor ama misafir gelecekse sadece biz o günlük o misafire yetecek kadar kuru yemiş alıyoruz.
Anladım. <chuckles> Hı hı. Evet. Anladım. Belki de şey mi yapıyorsun acaba cips gibi alıp yolda yemek ya da kendini özel, zulalamak. <chuckles>
<laughs> Bir kere eşim beni işten almaya gelmişti. Elinde böyle 1 paket, eee, Antep fıstığı vardı. Evet, öy öy sadece ikimiz baş başayız, yiyebilirsin diye. <chuckles>
<chuckles> Çocuklar görmeden. <laughs> Çok iyiymiş. Ya aslında en önemli bir konu var. Onu da sormayı atladım ama, böyle, kısaca cevap vermen gerekirse, böyle, birkaç f farklı, ııı, gu ürün grubu için farklı alışveriş yöntemlerinden bahsettin. Peki, bunları listeler misin? Yani, bir liste hazırlayıp ona uymaya mı çalışırsın? Yani, zihninden tekrar ettiğini belirttin ama böyle toplu alışverişlerde bir zihnin, iii, bir listen var mıdır?
Lütfen. He he. Evet. Yani, yapıyorum çünkü benim her ürün aldığım market farklı. Eti nasıl başka yerden alıyorsam deterjana başka yeri tercih ediyorum, eee, eee, veya sebzeyi başka bir market tercih ediyorum. Çünkü daha taze olduğunu fark ettiğim yerler var. Bunu da gidince unutmamak için bütün alışverişimi tek bir yerden yapmadığım için yazıyorum. Şuradan şunlar şunlar alınacak, buradan bunları alacağım, buradan bunları alacağım diye. Eee, ş bir aylık alışveriş de oluyor, böyle, evin genel ihtiyaçlarına dair. O zaman Evet, listeyle çıkmayı tercih ediyorum çünkü unutuyorum hangisini nereden alacağımı.
Evet. He. Hı hı. Evet. Anladım. Hı hı. Evet. Anladım. Benim için gerçekten çok tatlı bir muhabbetti. Özellikle cips ve Antep fıstığı konusuna bayıldım ve bu aramızda sır kalacak. Sana söz veriyorum. <laughs>
<chuckles> <laughs> Lütfen. Lütfen. Aile saadetimiz söz konusu lütfen öyle kalsın.
<chuckles> Tamamdır, anlaştık. Sadece ben ve sen. Kendine iyi bak.
Teşekkür ediyorum. Benim için de çok keyifliydi görüşmek üzere.
Baybay.

Hımm anladım. Bu çok güzelmiş. Peki şey nasıl böyle, ııı, patates soğan sarımsak gibi böyle kök meyv eee, sebzelerini, eee, şey mi alırsın havucu mavucu böyle, ııı, torbalarla mı alırsın yoksa onları da kilo kilo mu alırsın? Yani böyle
Hı hı. Ya, benim hı hı, bulunduğum ülkede onlar böyle, çok güzel küçük paketlerde satılıyor. Mesela bir pakette 6 tane patates satılıyor. Aynısını şimdi 1 filede, eee, 1 filede 6 tane soğan oluyor. Onları böyle bir file file aldığım zaman gerçekten tam yetiyor. Bozulmadan tükenecek kadar oluyor. Havuç da aynı şekilde bir küçük pakette satılıyor, sanırım 1 kiloluk. İçinde 7 tane falan havuç var. Yani, eee, hem baktım dediğim gibi o hafta havuç çok yenmemiş, hafif kötü olmaya başlıyorlar. Hemen salata yaparım 2-3 tane so havuçtan. Eee, öyle israf etmemeye özen gösteriyorum yani.
Ya, tek yemeklik gibi. Hı hı. Süper. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Mis. Çok güzel. Zaten israf, ııı, böyle Türk kültüründe büyüyen herkeste mevcut gibi sanki yemekler de buna uygun gibi, işte, pirinçten süt eee, sütlaç yapmak gibi, pirinçten çorba yapmak, işte, pilavdan, a ,kesinlikle öyle. Kesinlikle, kesinlikle yani böyle sanki kültür de mutfak, ııı, düzeni de buna uygunmuş gibi. Peki, şeyi sorsam, böyle kampanyalar senin dikkatini çeker mi? Yani böyle alıp stoklar mısın buzlukta veya kurutarak veya kavanozlarda stokladığın ürünler olur mu?
Doğru. Aynen öyle. Kadın budu köfte. Artan pilavdan, evet. He he. He. Yani ben bunu Türkiye'deyken yapıyordum. Hani böyle, eee, 2 tane alana 1 tane daha bedava falan, böyle görünce çok yapıyordum ama burada ihtiyacım kalmadı. Çünkü, eee, öyle çok ciddi bir kampanya olmuyor. Hazırı var. Her şey, mesela ben kendim konserveler yapıyordum Türkiye'de. Burada markette konserve domatesler ister bütün, ister rende, ister doğranmış. Çeşit çeşit ve de, he he, çok çok uygun fiyata. O yüzden, yani eskiden bu kampanyalar beni çok cezbeden şeylerdi. Çünkü ciddi bir tasarruf sağlıyorlar aslında uzun vadeli. Özellikle de yiyecek değil de bu deterjan falan çok ol eee, o deterjanlar da ciddi pahalıydı yani, hatırlıyorum, eee, ama burada hatta ben, ailemi arayıp şey demiştim. Eee hatırlıyor da bana sık sık hatırlatıyorlar: "Biliyor musunuz? Ben buraya taşınalı 1 yıl oldu. Deterjan hâlâ aynı fiyat." demiştim. Onlar da "Gerçekten mi?" falan di "Evet." dedim yani ne, bilmiyorum. Hatta o yılın sonunda enflasyon, eee, düşük olduğu için deterjan ucuzladı 1 yıl sonra. Arayıp haber vermiştim biliyor mus <chuckles> Ucuzlamış bu diye yani ben Türkiye'den her şeyin artmasına alışkın bir insan olarak, eee, o fiyat sabitliğine veya ucuzlamasına çok şaşırmıştım.
Ha ha. Evet, evet. Ha ha. Kazanıyorum diyorsun. <chuckles> Ha. Evet. Evet, sos. Anladım. Kesinlikle. Evet, evet, evet. <chuckles> <chuckles> Evet. <chuckles> Hı hı. Tüh! Zarardasın. <chuckles> Evet. Ha ha.